Ito naman po, medyo busog na po dahil kakaano, kakahapunan ko lang po. Kayo po ka na?
Oo, sakto parehas din, nagtsa-tsaa na, kakatapos lang din maghapunan. Mm, hmm.
Ayan, ay talaga po? <chuckles> Talaga po pampababa po ng kinain 'yang ano tsaa ninyo?
Yes tama, tsaka para bawas timbang na rin. <chuckles>
Ah, talaga po, mukhang may pinaghahandaan po kayo, ah. O, ano lang po 'yan, daily routine niyo po?
Mam Daily routine lang naman, mm.
Ah, talaga po. Nakakatuwa naman po 'no. Ah, san ano, kamusta po kayo diyan, balita ko po ano may aso po kayo diyan sa inyo?
Opo. Oo po, meron po, aso tsaka pusa, parehas pong meron. Opo.
Ah, 2 po. Ayan. Kasi balak ko pong mag-alaga rin po sana ng aso o kaya pusa, pero hindi po ako pa nga makapagdesisyon. Kayo po ba, ano pong mas gusto niyo?
Mm. Oh, bakit ano po bang mas gusto mo, aso or pusa?

Tatlong tuta, dalawang pusa.
Ah, talaga po, buti hindi po sila nag-aaway-away, 'no? <laughs>
Hmm. Hmm, 'di naman. Kasi 'yung mga pusa naman namin hindi masyadong sa'kin lang masungit. <chuckles>
Ah, talaga po, <laughs> hindi masyadong namamansin. <laughs>
Oo, oo. <chuckles> Pa pakainin mo 'yung mata nila ang sungit ng mata. <chuckles>
Nakakatawa nga naman. <chuckles> Parang 'di man lang maru mag thank you. <laughs>
Oo, na-imagine mo ba 'yung mga ano 'yung mga cartoons na pusa na ano 'yung ang susungit nong mata, 'yon gano'n. Oo.
Opo, nakakatuwa. Alam n'yo po may ganyan din po sa labas namin. Kasi may pusa po na parang nandito po lang siya malapit sa bahay namin laging nag-stay. Pero wala pong may-ari kasi sa kanya, eh. Minsan nilalabasan po namin siya ng pagkain, pero parang galit pa po siya.
Mm. Mm. Hmm. Oo. <chuckles> Oo, 'yung ganun, ganung itsura.
Pino po minsan yung parang tumataas pa yung mga balahibo nila kaya medyo nakakatakot po kasi biglang baka bigla akong kalmutin.
Oo. <chuckles> Pero mabait naman mga pusa namin, siguro ganun lang talagang, ang mood nila. Mm.
Opo, mabait naman din. Gano'n lang poy opo, gano'n lang po sag siguro talaga yung personality nila. Pero yung mga aso ko nakakatuwa, 'no?
Mm. Oo, dahil diyan siguro magpapakain muna ako ng, aso. Mm. Mm.
Ay sige po, baka po nagugutom na rin sila. <laughs> Maraming salamat po, ah. Nakakatuwa naman po at nakapag-ano po ako nakapagdesisyon na po ako kung ano po yung gusto kong alaga. Feeling ko mas gusto ko po 'yong aso, <chuckles> baka yun na lang din po. Maghanap po ako ng aamponin. <chuckles>
Oo, baka inaantay na rin. Mm, ay Ah, ang galing naman. Oo, oh, sana nga. Sana gumaling na rin 'yung aller allergy mo, mm.
Ay, oo nga po, eh. Salamat po ingat po kayo, ah.
Mm. Nice to meet po, magandang gabi marami rin akong natutunan.
Maraming salamat po. Ingat po kayo, paalam.
Okey po, salamat! Ba-bye!
Bye-bye po.